โอ้โฮ เกี่ยวเลยนะครับ เรื่องสุขภาพนี่ก็เรียกได้ว่าสำคัญมาก ๆ เลย เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนทำงานออฟฟิศเป็นเซลส์ก็จะเครียด ใช่ไหมครับ ตอน เครียด นั่นน่ะ นอนก็หลับยากมากเลยนะครับ นอนไม่ ค่อย หลับ แล้วก็บางทีก็มีลูกค้าโทรมาตอน 3-4 ทุ่มก็มีอะ นะ ก็ต้องรับ เพื่อ สาย นะครับ ห่วง ทุกสาย แต่ว่าปัจจุบันเนี่ย พอเราไม่ต้องไปเครียดตรงนั้นน่ะครับ ก็ อือ หลับง่ายขึ้น เรียกได้ว่าบางทีก็แบบว่าเปิด เอ่อ เหมือนเปิดการแบบ เหมือนที่เขาสปอยล์หนังผีหรือเล่า เล่าเรื่อง ผีครับ เปิดไปเปิดมา 3 นาทีก็หลับแล้ว หลับง่ายด้วย ครับ พอหลับง่ายพักผ่อนดีก็ สุขภาพดีขึ้นด้วยครับ
เออ ค ครับผม ครับ อ อืม โอ้โฮ แย่เลย ครับผม ครับผม อืม <chuckles> อา ครับผม อืม โอ้โฮ ดีมากเลย แล้วนอกจากมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วเนี่ย คุณได้แบบ เนื่องจากเวลาที่มากขึ้นแล้วคุณมีความสุขมากขึ้นเนี่ย คุณได้ลองหาแบบกิจกรรมหรือว่างานอดิเรก ได้แบบหามาแบบมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมากขึ้นไหมครับ? เพราะว่าคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นเนี่ย
ครับ โอ้โฮ แน่นอนเลยครับ จริง ๆ อันเนี้ยเป็น เหมือนเป็น เอ่อ จุดประสงค์หลักอย่างหนึ่งของการลาออกมา เลยนะครับ ก็คืออยากมีเวลามากขึ้น แล้วก็อยากจะ ช เอ่อ เหมือนแบบว่าไปท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ นะครับ ก็คือเหมือนแบบแบกโน้ตบุ๊กไป แล้วก็อาจจะแบ็กแพ็กไปเที่ยวตามทะเล ตามภูเขา อะไรแบบเนี้ยครับ ได้ใช้ เวลาบ้าง เพราะว่าสมัยก่อน ตอนทำงาน ออฟฟิศ ก็จะไปก็ระแวงน่ะครับ คือบางทีสถานที่ แล้วก็ลูกค้าก็โทรมา อะไรมา อย่างเงี้ย ขนาดลาพักร้อนไปนะครับ เราก็ยังต้องรับสาย เอ่อ เป็นที่คาด ใช่ ๆ บริษัทคาดหวังให้รับสาย <chuckles> ในวัน พักร้อน ใช่ อันเนี้ยเราก็เหมือนได้ชดเชย ชด เรียกได้ว่า มันอาจจะเป็นคนเก็บกด ก็เลย ก็ได้นะครับ เหมือนได้ ชดเชย ชีวิตช่วงนั้นไปเลย อ อืม
อ๋อ เหรอครับ? อา ครับผม อ้อ ครับผม อือ อืม ครับ อา ครับ อืม ครับผม <chuckles> <chuckles> โอ้ เนาะ ลำบากเนาะครับ ถ้าแบบงาน ความ เหมือนที่ไม่มีอิสระ ใช่ไหม? การทำงานแบบเซลส์อย่างเงี้ย เออ
อ๋อ ไม่มี ใช่ อยากจะมี อิสระนะครับ แต่ว่าด้วย ด้วยรูปแบบของงานมันมีการแข่งขันสูง พอแบบว่า เอ่อ ถ้าเราเป็นเซลส์แล้วเราไม่รับสายหลังเลิกงาน แต่ว่าเซลส์คนอื่นเขารับ แบบเนี้ย เขาก็ได้ยอดไป ใช่ไหมครับ ก็จะทำให้เราเสียยอดอีก การแข่งขันก็เลยเหมือนแบบว่ากลายเป็นเรื่องส่วนตัวแล้ว ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทคาดหวังแล้ว อา
ครับ อือ ครับผม อา ครับ อืม <tsk> แล้วแบบเนี่ย เดี๋ยว ก็คือแบบอาจจะสร้างเพื่อนได้ยากขึ้น นี่แบบเวลามากขึ้นเป็น Freelance อย่างงี้ ได้แบบกลับไปหาเพื่อน หรือได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ ที่แบบทำงานด้วยกัน หรือว่าแบบเพื่อนเก่าที่ไม่เจอกันนาน อะไรอย่างงี้ มีมากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับผม?